あのちょっと今日お話聞いていただいて、こうアドバイスいただきたいことがあるんですけれども、よろしいでしょうか？
あ、はい。あ、はい、大丈夫です。どんなお話でしょうか？是非聞かせてください。はい。
ありがとうございます。一応、その、まあ、まとめると、ま、いかにこう作業を集中して長くさせるかっていうところで、僕結構、あの、何かこうお家とかで作業してたりとか、まあ、あの大学とかでもそうなんですけれども、あの、「よし、ここまでやった、休憩しよう、5分だけ」って言って、さんじゅっぷん休憩を取ってしまうタイプなんですよね。はい。で、結構、例えば、今だったら、あの、在宅でやっているお仕事がありまして、そちらの、こう、休憩しようと思ってで
はい。 はい。 はい。 ああ、ははい。あ。 なるほど。なるほど。はい。 はい。 はい。 はい。
5分、10分、10分休憩しようと思ったら、気づいたら、あの、よ40分とか経ってたりとか。あとはあの、大学の卒論ですね。大学の卒論を、もう終わったんですけど、その作業の時もですね、「よし、ここまでやったら休憩しよう」って言って、そこまでやって、で、そこからの休憩がすごく長くてですね、ほんとに多い時はいちじかんぐらい取っちゃったりとか、するんですよ。はい。で、なんかこれってこういう短期間的なものじゃなくて、他にも例えばジムだったりとか、あのしゅ習慣化していることがあるんですけれども
はい。 なるほど、はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。はい。はい。 はい。 はい。
それも、あの、1回忙しいからって言って中断しちゃうと、いっしゅうかん行かないと、1ヶ月そのまま行かなくなってしまうんですよ。「今日は忙しいからいいや、明日早いからいいや」とかって言って。
はい。 ああ。 はい。あ、そうですね。あ、なんか、はい、でも、ほんとに例えば大学の卒論を書かれていて、かつ在宅でお仕事をされていて、で、そのお忙しい中でその、例えば筋トレとかをしするために、えっと、ジムに通われているっていうことですかね？
はい、なので、ちょっとそういう感じですね。 そうです。

それが、えっと、今大学で部活をやっていて、あの、それそうなんですよ。そっちが結構忙しくてですね。あの、なので、曜日固定っていうのがちょっと難しくて、あの、ほんとに、僕いつも友達と一緒に行ってるんですけど、友達に運転してもらって、その子と行ってるんですけれども。はい、なので、その子とその当日だったりとか、前日とかに、あの、連絡取り合って「明日行けるけど、どう？」みたいな感じで。で、「行けるよ」みたいな感じになって、行くみたいな感じなんですよ。で、あの、で向こうから誘われることはあんまりなくって、基本的に僕からあの「今日行かない？」みたいな感じで言うんですね。はい。
はい。 ああ、そっちも、あの、はい、あるんですね。はい。 はい。 はい。 はい。 あ、なるほど。はい。う、うん。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど、はい。 はい。はい。 なるほど、はい。じゃあ、なんか、ご自身発でその提案をするんですけど、なんか、その、うーん、何ていう、うん、ですかね、その、うん、約束をして、そんで行かなくなるっていうその、うん、こともあるっていうことですか。なんかお約束をして、明日行こうよって言って言ってるけれども、そのお相手のお友達は、あの、ちょっと、い今日は行けないからっていうので、車が使えなくなって行けなくなるとか、そういう感じですか？
ま、そうですね、断らまあ、うん、行かない行けない時も、全然ありますね。